Ya, merak ediyorum, hobilerin hayatını nasıl, eee, değiştiriyor ya da etkiliyor? Ne düşünüyorsun bu konuda?
Emm, şöyle söyleyebilirim: Benim hobilerim genel olarak olumlu yönde benim hayatımı etkiliyor. Çünkü, eee, bazı örnekler verecek olursam ben yürüyüş yapmayı çok seven bir insanım. Mesela sabahları ve akşamları genellikle deniz kıyısında yürüyüş yapıyorum ve bu da zihnimi boşaltmama yardımcı oluyor. Senin var mı herhangi bir hobin bu şekilde?
Hı hı. Hı hı. Çok güzel. Yani, eee, çok var ya. Ben de hobiler konusunda, eee, kendimi çok zengin hissediyorum, eee, açıkçası.
Hı hı. Çok iyi. Ne gibi mesela?
Valla ben, eee, çocukluğumda sporcu kartları biriktirerek başladım. O hobimi devam ettiriyorum mesela. Evet, yani, eee, çok geniş bir sporcu kartı koleksiyonum var. Önce futbol
Hı hı. A! Iıı Hı hı. Tasolar vardı bir ara bir de, değil mi?
<smacks lips> Evet, evet ama o biraz daha, eee, sen si 30'lu yaşların başında mısın? Eee, değilsin. Tamam. Yani, sizin kuşak, evet, onu o evet, onu sizin kuşak daha çok o tip şeyleri kart biliyor ama benim ben 50'lerine yaklaşan bir, eee, abin olarak, eee, bizim zamanımızda, dije diyerek başlayacağım ve, "Hay Allah, yine mi bir b boomer'a takıldık?" diyeceksin. Eee, <clears throat> ama, eee, ya bizim 80'lerde 90'larda sporcu kartları biriktirmek gibi. Bu Panini'lerin kartları vardı, belki bilirsin. O kartlarda, eee, öncesi futbolcu kartlarıyla başlamıştım. Sonra uzun yıllar basketbol kartları biriktirdim basketbol oyuncularının. Sonra çok değerli olduklarını fark ettim. Yani şimdi Amerika'da falan gittiğim maçlarda mesela kartların satıldığı özel dükkânlar var. Eee, ve, böyle, eğer oyuncu tarafı Evet, tabii tabii. Özellikle imzalanmışsa bunlar zaten çok, böyle, eee, şey, eee, pahalı rakamlara gidiyor. Benim de böyle birkaç tane kartım var. Dolayısıyla da, eee, onları k onları düze onları düzenlemek, tasnif etmek çok keyif aldığım bir hobim. Senin de böyle, hani, spesifik, iii, ar şey yapmaya, koleksiyonerlik anlamında bir hobin oldu mu?
Hı hı. De henüz değilim. <chuckles> Yok 20'lerdeyim. Hı hı. <chuckles> <chuckles> Hayır, canım. Olur mu öyle şey? <chuckles> Hı hı. Evet, duydum. Hı hı. Hımm. Evet. Kesinlikle. Koleksiyonerler var bu arada. Hı hı. Hı hı. Hımm. Hı hı. Çok iyi.